うん-うんうん。
その後輩が僕の後輩が仲良くしてくれてるって僕はすごく、なんかありがたいなと思うし
うんうん。 へえ。
なんか、結構、僕、んあの見た目がちょっと、あの、怖いみたいによく言われるんですけど、そんな中でもその中でもすごい仲良くしてくれているから、なんかそういうのにもすごく、僕は感謝の気持ちを伝えたいし
はい。 あ、そうなんですか。<laughs> はいはい。 うんうんうんうん、へえ、なんか今話してる感じだと全然見た怖そうな感じ全然感じなかったですけどね。
ねえ、だからなんか てか、なんかね、ちょっと <laughs> そうなんですよ。うん。で、なんかやっぱそういうのをやっていると、やっぱ後輩とかからも、なんか、「カジ先輩いつもありがとうあ、カジ先輩いつもありがとうございます」みたいなことを言ってもらえるから、なんかそういう時にも、あえなんかあれやってよかったなって思えるし、なんかそこの、僕の中での幸せの循環が感謝を通してできているので、すごく気持ちがいんですよね。
もう。<laughs> 見た目はそうなんですね。<laughs> うーん。 はい。 はい。 うんうんうん。 ふんふんふん。 うん、ふん。 ああ。 確かに、すごい素敵ですね。その感謝をこうループしていくというか、うんうん、循環してくの。もっとみんな、ん感謝伝えた方がいいですよね、きっと。<chuckles> うんうん。
うん。 ありがとうございます。 はい。 うん、うん、うん。いや、ありがとうごじゃいま いや、ほんとに、なんね、いざという時、いつ死ぬかわかんないからこそ、なんか普段仲良くしている人には、ね、感謝の気持ちを伝えたいですよね。
うん。 確かに、うんうん、そうですね。 うんうん、思ってることは、え伝えれる時に伝えといた方がいいですもんね。うん-うんうん。うん。
いや、ほんとに絶対そうだと思います。いや、じゃ、今日はありがとうございました。すごくは楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。こちらこそです。う、失礼し